Ja, klar. Ja, ich ich würde ihm das auch nicht übel neh meinst du jetzt minimieren mit, äh, die Saunagänge minimieren oder die Freundin minimieren?
Genau, minimieren im Sinne, nicht jede 2 Tage, sondern dass er sagt: „Okay, ne, heute bin ich ich wi möchte mal gerne mit meiner Freundin so 'n bisschen priorisieren. Ich komme einmal die Woche mit.“
Mhm. Ja, wa klar, wü das würde ich ihm auch überhaupt nicht übel nehmen. Da würde ich sagen, okay, ka faf kann ich absolut verstehen. Aber macht er halt auch nicht, ne? Also, er er kommt dann auch wirklich regelmäßig mit in die Sauna. Ist ganz lustig.
Ja gut, das das ist natürlich dann sein sein Ding und sein Drama danach zu Hause. <laughs> Ja, gut, hör mal: Ähm. Hast du denn noch irgend 'n Beispiel, was du nennen kannst?
Ja. Genau, ja. <chuckles> Hm, ja, ich glaube, ich habe ein Gutes noch. Ähm, ich habe 'nen Freund 'n besten Freund, würde ich ihn immer noch bezeichnen, obwohl wir halt wirklich überhaupt keinen Kontakt haben. Das ist ganz lustig. Ähm, hm, hm, der ist, ähm, di wir kennen uns seit wir geboren sind, ne? Also, das ist diese typische Kindergartenfreundschaft, Beziehung und das ging das ging bis heute und wir schreiben wirklich ich schreibe ihm einmal im Jahr schreibe ich ihm: „Ey, wir müssen was machen“ und, ähm, dann wenn wir uns dann treffen, ist das so, als hätten wir als würden wir halt wirklich seit 15 Jahren so aufeinander hängen oder so. Also, man versteht sich einfach supergut. Es ist das, finde ich, auch immer lustige Beziehungen auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ja, das ist das ist Definition aus besten Freunden sozusagen. Es ist ja nicht die Zeit, die man eigentlich miteinander teilt, sondern es ist die Intensität.
Mhm. Finde ich auch, ja. Es ist immer schön, ja.
Also, Qualität über Quantität. Ne, doch. Ja, doch, genauso.
Absolut, ja. Es ist immer ist immer ganz lustig, so, wenn man dann einfach wirklich noch mal dieses dieses dieses 1 Treffen im Jahr hat, aber das ist so, als wäre es wie früher, das ist immer ganz schön.
Ja, super, hör mal, vielen lieben Dank, dass du das geteilt hast. Das war echt superspannend und auch witzig.
Ja. Mhm.